Aslında şöyle
Yoksa sadece mi o anı yaşadın?
ep aslında şöyle, evet, hani, biz zaten, hani, böyle bir ihtimali bilerek gitmiştik konsere. E, ama tabii hiçbir zaman kesin değildi. Çünkü e son olarak, sanıyorum, işte, eee, Ceza'nın menajerinden, falan, bir onay, falan, gerekecekti galiba. O yüzden biz, ııı, sahne ı sahnede bulunduğu süre boyunca, hani, olabildiğince şeyi almaya çalışıyorduk, işte, hani, böyle, diyalog ve heyecanı korumak açısından. Hani, zaten görüşeceğiz gibi bir yerden bir yaklaşımda bulunmuyorduk. Böyle, arada bir şeyler atıyorlardı sahneye, böyle, sanıyorum, yine sponsorluklarla alakalı şeylerdi, hani. Olabildiğince anı toplamaya, falan, çalışıyorduk. Sonra konser bitti. Bizden sonra başka müzik, ııı, grupları çalmaya devam edecekti. Eee, arkadaşından haber bekliyorum ben, işte, hani, eee, ve dedik, işte, "Tamam, evet, evet." Ve o mesaj geldi ve biz hemen, böyle, eee, bayağı önde olmamıza rağmen, hani, sahneyi boşalttık, böyle, hemen bizim yerimizde başkaları ön sıralara doğru ilerledi ve biz, eee, arkadan kulise doğru ilerledik. Ve yaklaşık bir 8-9 kişilik, iii, bir gruptaydık, hani, böyle. Ceza'yla tanışma fırsatım oldu. Fotoğraf çektirdim onunla, sarıldım ona.
Hı hı. Ha. Hı hı. Anladım. Hı hı. Tamam. A, "Görüşebilecek misiniz?" diye o bağlantı için sanırım Hımm, evet. Gerçekten mi? A! Hı hı. A, çok güzel. Senin adına çok sevindim. Çok özel bir an sanırım.
Çok teşekkür ederim, imza aldım. Çok güzel bir andı gerçekten, hani. Ve böyle, hani, şey, sahneden yeni inmişti. Böyle, o böyle kan ter içerisindeydi ve ben onu gerçekten böyle sarıldığımda, böyle, dedim ki: "Ya, az önce sahnede çıktı, işte, bağırdı çağırdı ve işte, hani, artık, ııı, yan yanayız, falan." Çok enteresan, çok güzel ve keyifli bir andı benim için gerçekten.
<chuckles> Peki, bu konserden, bu andan sakladığın bir şeyler var mı? Tişörtüne, ııı, beyaz tişörtlü gittiğinden bahsetmiştin ve fotoğraf çekildiğinden bahsettin. Bunlar hâlâ duruyor mu?
Evet. Ya Fotoğraf duruyor. <chuckles> Lisede, eee, şu an hâlâ, eee, Facebook'ta, eee, arşivlediğim bir Ceza konseri albümüm var. Orada hâlâ fotoğraf duruyor ve çok komik gözüküyorum açıkçası ama hâlâ, böyle, severek, böyle, hani, ııı, sahip olduğum bir anı. Maalesef orada giydiğim, eee, tişört, eee, güneşten dolayı muhtemelen o imza giderek silindi ve, eee, anlamını yitirdi maalesef. Ama, eee, ben hâlâ bu anıyı zihnimde tutabiliyorum. O açıdan çok keyifli.
Hı hı. <chuckles> Eskilerde kaldı herhâlde. A, çok güzel! Hı hı. A! Ama Evet, anısı hâlâ taze. Peki, bu konserden sonra hayatında ı bir şey değişti mi? Yani, bu deneyim seni etkiledi mi? Ne dersin?